Ay, pues mira, para una relación de pareja, yo creo que ya con la edad, este, me he vuelto un poquito más fría, y hay como que ciertos así filtros que, pues, aunque suenen así muy feos, y a ciertas personas no les parezcan, <laughs> para mí, es un poquito como decisivos. Por ejemplo, eh, para mí algo, es el que no quieran tener hijos, eso, para mí, es como que el si no quieren tener hijos, es como, ya para mí un punto a favor, porque, como yo no quiero tener hijos, pues ya digo, mira, ya no estamos esperando que si alguien cambie de opinión, además que, como ya estoy cerca de los 40 digo, pues, es que ya lo tengo yo, más que decidido, ¿no? Y y
Ajá. Mm. Sí. A ver, cuéntame. Ah, okey. De acuerdo. Muy claro. Okey, entonces, ese es un factor importantísimo.
Sí, eso, o que no tengan hijos, o sea, l porque, obviamente, para mí, si e eres un buen papá, pues, vas a estar mucho tiempo así con tus hijos y compartiendo, y eso y eso es algo que habla muy bien, obviamente, de la persona. Pero, como yo no soy niñera ni quiero tener, o sea, no van a ser mis hijos, pero pues, se en cierto modo, cuando las cosas
Ah, okey. Sí. Tendrías esta responsabilidad.
Claro, o sea, al final compartes también, ¿no? Tienes que estar con los hijos, también de esa persona, y todo. Y como es algo que yo no me veo, pues sí es a veces, digo, puede ser que te pierdas de personas muy lindas, pero, es algo que yo digo, no. A veces, eh, digo así como de chiste, pues, si ya tienen hijos así de 30 que ya no vivan con ellos, está bien, pero claro, ahí ya tendría que irme con alguien de 70 años, o algo así. Ay, <laughs> entonces, no. <laughs> Pero, yo creo que lo de los hijos, es algo para mí como si, a una pregunta que que sí hago desde el inicio, para ya, pues, no no perder el tiempo, ni de ni que ellos pierdan el tiempo conmigo, ni yo con ellos.
Entonces, sí. <laughs> Claro, claro, okey, muy bien.